Слушай, ну, это вот очень актуальная тема. Я знаю, что уже так, когда глажу какие-то вещи, думаю: "Боже мой, сколько на это уходит времени". Да? Когда я могла, например, там, ам, не знаю, развить какую-то сферу своей жизни, там, не знаю, возможно, внести даже мили минимализм вот в какую-то там область моей жизни. И вот, кстати, такой вопрос у меня сразу. М, какие вот, например, там, а, области твоей жизни, да, а, наиболее минималистичны на данный момент? Вот, может быть, ты так прям знаешь точно?
Да. Ну вот, э, д я щас, да, <chuckles> ну, им, во-первых, мы пришли к выводу с моим мужем, что мы, навер мы щас живём в квартире, что мы всё-таки не будем стремиться к покупке дома, потому что в какой-то момент у нас этот вопрос встал: "Так, что мы будем делать дальше?" То есть, да, у нас вот какой-то возраст, да, там, что вот брать, не брать дополнительный кредит, покупать, не покупать дом, да. Как, э, у многих знакомых: красивый дом с бассейном, всё замечательно, приходишь- всё здорово. Но мы ре поймали себя на мысли, что это дом, его же, да, мало того, что ещё влезать в 1 кредит, э, то есть это ещё, значит, надо работать больше, да. А плюс за этим домом опять же следить. В выходные ведь наши знакомые, они как раз проводят, э, э, суббота- это точно уходит на стрижку газона, на, а на <laughs> да, там, бассейн. Его надо почистить как-то, к, ы, зиме подготовить, да, после зимы его опять как-то, да. Э, там, это дополнительные траты ежемесячные, электричество, потому что бассейн, он как-то функционирует, да. Короче, вот это вот всё. Э, мы поняли, что это занимает столько времени, что в итоге, в общем-то, нам это не надо, в этом бассейне, да. А?
Мгм. Так. Ага. Мгм. Так. Мгм. Да, конечно. <chuckles> Сад, ага, да. <chuckles> Конечно. Мгм. Мгм. Мгм. То есть хозяйственный план- это минимализм.
Да, для меня это минимализм, то есть, э, вот эти вот вещи, которые просто на тебе потом, м, висят таким большим грузом, эм, даже чтобы от них избавиться, это опять же <chuckles> пр занимает время, потому что <laughs> их же надо отсортировать, к каким-то вещам ты привязываешься, там, память, да, там, не знаю, ещё что-то. То есть это всё, конечно, съедает вообще большую часть твоей жизни.
Мгм. Да. <laughs> <laughs> Мгм.

Ам. Не знаю, слушай, у меня такое, у меня щас фаза т фаза того, что я от всего избавляюсь. И пока что, от всего, что я избавилась, мне этого ни не хватает.
<laughs> А. Так, то есть, это для тебя такое начало, да, такой ситуации, когда хоть бы не переборщи. Ага, так. То есть, сейчас, ищешь свой баланс такой, можно сказать.
Да, это вот да, это начало. <laughs> Вот, ну, я и я ищу, да, я, как раз, мне такое желание вообще всё выкинуть, поэтому, в пока что я не могу сказать, что я что-то, от чего-то избавилась, и вот я поняла, что мне этого не хватает.
<chuckles> Но ты ощущаешь сейчас, что ты на пути к этому балансу, вот между минимализмом и, всё-таки, не потерять это самовыражение, вот когда ты, как раз, ну, там, выкидываешь всё или отдаёшь кому-то и так далее.
М Нет, я считаю, что у меня щас как бы вот как раз этот баланс, он а как хорошо в идёт в хорошую, в нужную сторону, И э.
Мгм.
Ну, вот даже, смотри, даже книги, да, я теперь, их и раньше, всё время говорили, ну, книги же можно купить, чтобы, да, там, ещё выставить на полочку, п показать, что я там н читающий человек. <laughs> Сразу такое, самовыразиться, да, как-то через это, хотя, может, никто эти книги и не читал, да? Ну вот, ам, н у меня ребёнок очень много читает, поэтому, м, мы ходим в библиотеку. То есть я нашла такой вариант, что, ну как же, ну, там, даже, там, какие-то красивые, Гарри Поттеры и прочее. Я говорю, ну даже Гарри Поттер, я просто вижу по ней. Она читает, и потом, эта книжка валяется. Ну захочет, она ещё раз перечитать, библиотека, вот, у нас через дорогу, а там очень хороший фонд, и мы возьмём опять, второй раз, этого Гарри Поттера, и всё. То есть, какие-то, может быть, редкие книжки, которые на русском здесь не найти, да, я покупаю, но я их, опять же, я их и от них приходится избавляться потом.
Так. <laughs> Самовыразиться. <laughs> Мгм. Так, классно. Вау мгм. Мгм. Слушай, ну это даже такой совет, очень практичный, да. Вот, а чтобы, всё-таки, там нь не, а если кому-то не нравится много книг, например, дома, но при этом, человек любит читать, библиотека- это очень хорошее решение, которое вообще, э, вся эти вот две стор а две стороны, как бы идеально обыгрывает, я бы сказала.
Н-да. Согласна да м. Н-да м. И лично мне, никому не надо показывать, читаю, и потом, я не хочу, чтобы люди видели, что я читаю. <laughs>
Классно. Ага, так, тут даже <chuckles> такая есть, как бы это, я поняла, слушай. <laughs> Спасибо тебе большое за такой позитивный и интересный, очень глубокий разговор. Было очень интересно пообщаться. Я надеюсь, что мы ещё обязательно услышимся. Спасибо большое. Пока-пока!
<laughs> Н-да-да-да. <laughs> Спасибо. И я тоже. Спасибо тебе. Пока-пока.